فلقيته إيه، <tsk> بَص لي كده وأنا وأنا و آه. ما أعرفوش إطلاقًا ولا عمري في حياتي شُفته. يعني أول مرّة في حياتي أشوفه وأنا باكلّم ص صديقي في التليفون. المهم هو قعد يبُصّ لي كده، <tsk> يبُص لي و وماشي وعينه عليّا، وأنا أبُص له وباقول يعني الراجل ده إيه، ده بيبُص لي أوي كده ليه يعني هو أنا آآ يعرفني ده والّا مثلًا بيشبّه عليّا والّا إيه؟
ح حد ما تعرفوش، ما تعرفوش صح كده؟ أيوه، أيوه. آه تمام. إمم. <giggles> آه، وأنا لوحة يعني؟! <laughs> حسّيت آه. آه.
آه، فالمهم إيه، حقيقي ل لدرجة أنا كنت هاقول له يعني ما تيجي تاخد لك كام صورة. م يعني ش كان بصّاته كانت كانت غريبة مُريبة جدًا. <tsk> فالمهم أنا خلّصت المكالمة لقيته جاي لي بيقول لي: "أنت مصري صح؟" قُلت له: "آه، حضرتك عاوز حاجة؟" قال لي: "ما أنا مصري زيّك."
<laughs> أيوه تمام. أيوه يا سيدي مصري، آه. إمم.
قُلت له: "أهلًا وسهلًا، أهلًا بيك ياه أ الحمد لله إن إحنا لقيت لقيت واحد مصري زيّي الحمد لله." وفرحت بيه يعني وكده. قال لي: "أنت أنت فين والّا ظروفك إيه؟" قُلت له: "والله أنا مش لاقي شغل وبقى لي 3 شهور هنا وداخل في الشهر التالت أهو، ومش لاقي شغل وشكلي كده هانزل لإن الفلوس اللي معايا خلصت."
آه.
فقال لي: "طب خُد." آآ فادّاني يعني فلوس، فقُلت له: "لأ أنا مش عايز فلوس أنا الحمد لله." مع إن على فكرة ما كانش في جيبي كان في جيبي حاجات قليلة جدًا وخلاص يعني كنت خلاص شطّبت. قال لي: "لأ بُص خُد خُد أنا حاسس بيك"
أيوه، يعني أنت عند يعني أنت ال يعني أنت عندك إن أنت حتّى لو معاكش فلوس وحد عَرَض عليك مساعدة، عمرك ما هتاخُد فلوس على حتّى لو الدنيا معاك واقعة أوي كده، أصل الصراحة موقف مش أي حد ممكن يقدر يعيشه يعني.
والله الحقيقة يعني أنا نِفْسي عزيزة شوية، يعني م من النوع اللي أنا إيه، آمم، الحاجات ديّة ممكن لأ ما ما ما أقبلش، حتّى لو مش معايا بس ما أخُدش من حد. يعني نِفْسي عزيزة شوية يعني. قال لي: "بس خُش أ خُد بس إحنا شباب وأنا حاسس بيك وأنا كنت زيّك في يوم من الأيام يعني وعارف إن الموضوع بيبقى صعب في الأول وكده، وبس خُد بس." قُلت له: "الله يخلّيك أنا والله ما عايز حاجة." قال لي: "طب طب أنت مش عايز تشتغل؟" قُلت له: "والله نِفْسي."
أيوه، أيوه. فاهمك آه. أيوه فهمتك، أيوه. أيوه، أيوه. آه.